Yung lagi kong na-e-experience na, problema sa pagtatrabaho araw-araw eh Oo, actually kahit naman hindi trabaho. Yung tipong na mag may ginagawa 'ko, yung ang bilis kong ma-distract na Halimbawa, um, supposedly dapat yung isang trabaho, 1 o 2 oras lang siyang ma kailangan ma ma matapos. Kaso nga lang dahil, ah, alam mo 'yong, ah, bilang, graphic designer kasi ginagawa ko 'yong, ah, pag-iisip sa kung ano 'yong puwedeng maging design, maging ah, layout. Tapos nagiging an ano rin ako, ah, web, ah, developer para sa website namin, nagko-coding ako. Pero 'yong tipong, 'yong mga task, marami kasing task sa isang araw eh. Minsan 2, 3. So ang nangyayari, nagmu-multitasking ako sa mga projects na 'yun para makapag, ah, submit na ma na at makatapos sa isang araw. Kaso nga lang 'yong isang project namin na inaabot ako ng 2 oras, 3 oras na So, dapat, maiksi lang siya. Kaso nga lang, nag, ah, um, halimbawa nagre-research ako. Pero kasabay nun, nagpupunta ako ng ng Shopee, ng Reddit, mga ibang social media platforms tsaka shopping apps na na na lalo na ngayon iba naghahanap ako ng regalo, so
Mhm. Mm, mm. Hmm.
Parang nad ang bilis ko mawala sa focus. Tapos, um, minsan naman, 'pag inaantok, gano'n din gagawin ko, parang hindi na tumat hindi na tumatalab 'yong kape. Papa-idlip papahinga ako or iidlip saglit, tapos gano'n, nawawala talaga sa focus, ano kaya 'yung puwedeng maging <clicks tongue> solusyon para mas maging naka-tutok ako sa trabaho?
Alam mo, ah, hindi ka naman nag-iisa diyan sa, ganiyang ano klase ng kumbaga 'yung pinoproblema mo 'no. Ah, marami talagang, ah, kumbaga, maraming din tao talaga na hirap sa pag-papanatili ng focus lalo na maraming distraction sa paligid mo. Ah, pero ano ba 'yung mga kadalasang nakaka-distract sa'yo bukod dun sa pag-sho-shopping, pag-hawak ng phone, meron pa bang iba?
Ah, oo sobra, kasi bilang ano rin, ah, empleyado, jinu-juggle ko rin 'yong oras ko bilang ama 'tsaka asawa. Halimbawa sa umaga, um, ah, ano ako, ah, hinahatid sundo ko 'yong mga bata, pero halimbawa 7:00, kailangan naming maka-alis dito. Tapos babalik ako dito, siguro mga kung papalarin at nakikisama 'yong traffic, eh, dapat 7:30 nakauwi na ako, minsan 8:00 nakakarating ako rito kasi nale-late kami. Tapos, ah pero, ah, ka-akibat ko naman 'yong ano ah, katuwang ko naman 'yong misis ko sa preparasyon sa mga bata. Tapos, ah, kung hindi kakayanin ng misis ko, 'di ako'y mag-susundo at hatid, na ay mag-susundo ng 10:00. Tapos prepare ng ng, ah, tanghalian. Pagdating dito, ah, siyempre 'yung misis ko siya rin mag ah, tutulong din. Tapos 'yung, um, pag ano na hapon na, 'yung parang ina-ano ka na, parang inaantok ka na, na parang, na na 'bawa nakaa-raos ka na sa uma sa first part, sa tanghali, o sa umaga. Tapos 'pag kailangan mo ng umarya, kailangan mo ng, ah, umarangkada sa trabaho, parang ina inaantok ka na naman, alam mo 'yung parang hindi ka tuloy maka, ah, usad talaga.
Hmm, mm. Hmm. Mhm. Mhm. Alam mo medyo mahirap talaga 'yan 'no, siyempre bilang, ama 'no, marami ka ring responsibilidad, hindi lang talaga 'yong pinaka-trabaho mo, siyempre do'n din sa pamilya mo 'no. Pero, ah ah, tulad ng nasabi mo, pag uwi, tama 'no? Pag-uwi ng bahay, hmm, pagka-galing sa paghatid 'no, ah, doon parang bumababa 'yong energy mo, or parang nawawalan ka ng, ah, kumbaga, nawawalan ka ng, ah, motivation, parang gano'n 'no, oo. Pero meron bang oras, may specific ba na oras sa buong mag-hapon, na buong araw, na mas madali kang nakakapag-concentrate?
Kaya nga eh. Oo. Oo. Mm. Siguro sa umaga talaga, kapag halimbawa, ah, kung hindi, halimbawa hindi nakakapasok yung mga bata, dahil pare-pareho kaming na-late nakakahiya nga, eh, um
Mhm. Mhm.
Siguro sa umaga. Pero, 'pag halimbawa, na natapos na yung ano namin, yung mga seremonyas, mga kailangang gawin sa umaga, siguro mga 1:00, 2:00? So, kailangan talaga, i makatutok na ako ng gano'n. Pero, alam mo 'yong, kasi Australian time 'yong, 'yong sinusunod ko. Um, and flexible naman, so, na instead na, matapos ng 6:00 na, mabibigay ko rin sana 'yong oras ko sa mga bata at asawa ko
Mhm. Hmm.
umabot ako ng 7:00, 8:00. Lalo na, ngayong December, tsaka November. So, nakaka nakakalungkot na hindi ko nagagawa 'yon.
Mhm. Hmm, so tama ba yung pagkakaintindi ko 'no, umaga, ah, medyo ah, maluwag 'yong schedule mo kasi hindi 'yon yung oras ng pasok mo tama ba? Hmm, so hapon talaga, tapos noon pa 'yon yung oras na parang, ah, parang ah, bumababa 'yang energy mo, tama?
Oo medyo, oo, oo. Oo, ta's eto pa, eh, siyempre may Australian team ta's may taga-Thailand naman. So, ah, late sila ng ano, ng 1 oras sa atin. Ta's magbibigay sila ng trabaho ng ganong oras mga hapon na parang, um, siguro nasanay sila na parang pagkabigay ng trabaho tat matatapo tatapusin ko kaagad so parang si eh, dapat um, siguro 5 o'clock dapat 'di ko na papansinin papansinin 'yon, eh, kaso nga lang, eh, mamaya ine-expect nila, so, tatapusin ko so abutin ako ng ano ng ng late na.
Hmm. Mhm. Hmm, mm. Ah, late na, oo. Pero, ah, kapag ganyan non 'di ba sabi mo nawawalan ka ng gana or na bumababa energy mo, may ginagawa ka ba? Ah, or ah, kahit anong may mga routine ka ba nasubukan para maka-focus or ano yung ginagawa mo kapag medyo, ah, nawawalan ng gana or energy sa gitna ng trabaho?
Hmm, ano, kape. <chuckles> Kape 'tsaka ano, um, bisyo ko na mag-vape kaso nga lang eh, ah, I mean, hindi naman sa loob ng kasi meron kaming kuwarto na ginawa kaming ginawa naming opisina, so hindi naman sa loob mismo so binubuga mo na lang sa sa bintana. So, um, yun yung v yung kape, ve vaping 'tsaka, a yung tawag dun, um, pag-scrolling? So yun.
Kape, oo. Mm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mm, alam mo medyo mahirap talaga 'no na kapag may mga distractions at kailangan mo talagang maka-focus 'no? Siguro ang una mong puwedeng gawin 'no since sabi mo parang multiple yung yung activity or yung, ah, pinagagawa sa'yo 'no.
Oo, sobra.
Siguro mas maganda na, ah, ah tapos ang nabanggit mo parang multitasking 'no? So inumpisahan mo siya isa-isa, tama?
Ah, s mi minsan isa-isa, minsan sabay-sabay.
Ay sabay-sabay? Oo. Ah, okey. So, mas maganda siguro kung, ah, matatapos mo muna 'yong isa. Ipa-priority mo siguro kung sino 'yong unang, ah, project mo na mas may mauunang deadla deadline, so para, ah, siyempre kapag naka-focus ka sa isang project, tapos ililipat mo na naman 'yong focus mo sa ib ibang isang project medyo ano siya, parang draining talaga siya, sa part mo at, ah, mas mawawalan ka talaga ng focus, so siyempre mag-kakaiba siya 'di ba. Mag-kakaiba siya ng ayon, so siguro mas maganda kung mag-focus ka muna sa iisang gawain, do'n sa, ah, ipa-priority mo 'no so kung ano 'yong unang matatapos or unang, ah, deadline, may deadline 'no, mauuna sa deadline, 'yon 'yong una mo ng gawin 'no. Tapos, ah, maganda rin na i-block mo 'yong oras mo para sa iisang gawain 'yon ang nabanggit ko 'no, siguro puwede kang mag-takda kahit ah, ah, hanggang is ah, 45 to 1 hour kung kaya ng 25 minutes ago para sa, focus time mo do'n sa isang project na 'yon 'no. Tapos siyempre, since nabanggit mo may mga distractions 'no, like 'yong cellphone, ah, mas maganda na naka-layo siya 'no ilagay sa ibang phone, ay sa ibang lugar 'yong phone mo 'no tapos, ah, kung ang iniisip mo kasi is 'yong mga notification, 'yong mga ah, kumbaga mga message ng bosses, so puwede mo namang, ah, i-adjust yung setting na yung mga work-related lang na notification ang puwedeng lumabas. Para kumba kumba ah, puwede mo siyang hawakan pero work-related pa rin siya 'no.
Kaya nga, eh. Oo. Oo. Hmm, okey. Mm. Oo. Hmm, okey. Oo.
Lalo nak naging isa yun sa mga distraction mo 'no, so siyempre, ah, kailangan kapag focus ka kapag, ah, kailangan medyo yung pag-iisip mo kapag, ah, gusto mong maka-focus ,eh, ah, kumbaga, maayos 'no, ah, 'wag mong sabay-sabayin yung mga, ah, iniisip mo yung ibang project baka kasi katulad ng sabi multi-tasking 'no, ah, itong ginagawa mong project tapos iniisip mo 'yong isa pang project, so siyempre, ah, hindi na siya magiging maa ma-aayon 'no. Yung pumapasok na idea mo dito sa isang project, nai-interrupt dahil may iniisip ka pang ibang project 'no. Siguro, ah, kung kung talagang hindi maiwasan na kailangan mag-multi tasking, ah, siguro mag al magka mag-laan ka na lang ng notes, na kunyari dito sa project na 'to may naisip ka, isulat mo na lang para hindi nawawala or hindi mo makaka-ligtaan 'no. So yun, ah, maganda rin na mag-set ka ng malinaw na hangganan sa sarili na yun lang yung muna yung gagawin mo, ah, para yung focus mo naka ah, naka-depend or naka naka parang naka-fix doon. So mas tumitibay kasi yung focus kapag merong malinaw na limit kung ang focus mo dito sa isang project is still 1 hour kung hanggang 1 hour yoon mas magiging, ah, productive ka at yung focus mo hindi masyadong nawawala.
Mm. Oo. Oo. Ah, okey. Mm. Tama. Mhm. Oo. Oo, actually, may ano, eh, um, hindi ako nagba-browse sa Fa I mean, nagfa nagba-browse din naman sa telepono pero sa desktop ko rin ginagawa 'yung ano, 'yung pagsha-shopping, <chuckles> 'yung paghahanap ng mga tsismis <chuckles> sa sa social media, 'yung, ah, whatever news na ma mabasa so gano'n. Pero salamat sa mga ano tawag do'n, sa mga mungkahi mo na kung paano talaga magiging focus sa trabaho lalo na 'yung pagte-take ng takedown ng notes na ano 'yung puwedeng magawa sa kabilang project na dapat, ah, matapos mo naman 'yung kasalukuyang ginagawa mo. Oh, salamat sa oras na binigay mo.
Hmm, mm, okey. Ah. Hmm, ah. Mhm. Mhm. Alam mo, walang anuman 'no. Ah, masaya naman ako nakatulong kahit papaano sa'yo 'no, at, ah, salamat din sa oras na pag-share mo. Ayun, ah, hanggang sa muli paalam.
Oo, sobra. Salamat.